Eh, aku mau nanya dong, kamu punya nggak, eee, pengalaman makan yang, paling nempel banget di ingatan kamu? Misalnya kayak di mana terus makanannya apa kapan kamu makannya dan, sama siapa pergi makannya?
Oke oke aku tuh sebenernya kalau makanan atau pengalaman kuliner itu banyak banget ya karena aku tuh suka nyobain, eee, cenderung suka nyobain makanan baru aku tuh ingat, eee mungkin yang paling terdekat ini itu aku nyobain nasi lemak, nah sebenernya aku tuh suka nasi lemak kan cuman di kota aku tuh gak ada dan biasanya tuh adanya tuh di, Bandung gitu kan yang jualan nasi lemak gitu gak tau kenapa kayak, eee dari nasinya tuh berasa santannya terus lauknya tuh juga enak, kalau di kotaku sendiri tuh kayak, eee, emang gak ada nasi lemak yang, se nyus itu gitu nah waktu itu aku inget mungkin tahun lalu aku tuh kayak, sengaja, eee, pergi konser kan ke Singapura gitu terus, mmm, itu tuh kayak nyobain ada nasi lemak jualan di, eee, kayak resto atau cafe gitu yang emang khusus sarapan gitu kan, aku tuh, eee, lihat di buku menunya itu tuh kayak apa ya nasinya tuh udah berwarna coklat gitu kan biasanya tuh orang-orang ngomong nasi lemak tapi, nasinya putih gitu jadi kayak, eee, nggak nggak nggak kayak bikin tertarik untuk nyoba gitu nah tapi kebetulan ini yang di cafe itu tadi itu buk di buku menunya nasinya warnanya coklat terus kayak ada, eee, ayamnya ayamnya tuh kayak boneless tanpa tulang dan ada kayak, eee, apa ya itu tuh serundeng atau gorengan, rempahan gitu loh di ayamnya, terus ada daun-daun jeruknya gitu kan pokoknya, beda sama nasi lemak yang pernah aku makan di Indonesia gitu nah terus waktu aku nyobain itu kayak kaget banget karena rasanya itu, beda banget, terus, eee, enak banget, maksudnya kayak ini nasi lemak yang mungkin aku kebayang ya kalo misalnya liat video-video vlog atau, di TikTok kayak gitu sih.
Mmm. Mmm. Ah, oke. Oke. Oke. Oke nah aku boleh tanya gak? Kan tadi kamu ceritain ya nasi lemak kamu bandingin antara yang di Indonesia sama Singapura, pertama sebelum aku tanya perbedaan yang signifikannya, itu tuh kenapa kamu pilih, nasi lemak sebagai makanan yang menurut kamu paling nempel di ingatan kamu?
Mhm. Heeh, soalnya kayak kayaknya aku nggak bakal bisa nyari nasi lemak kayak gitu di sini deh karena, mmm, ya mungkin itu bikin jadi, eee, berkesan ya karena kan kayak kalau misalnya ngideng kayak, hah, masa kayak harus ke Singapura dulu gitu kan terus kayak, mmm, me ya udah terus kayak ada sambel kan, nah aku tuh tipe orang yang suka sambel yang pedes dikit gitu tapi, eee, nggak bisa sambel yang banyak-banyak yang pedes banget gitulah ibaratnya nah kebetulan ini tuh kayak dia tuh punya bumbu kayaknya karena nggak cuma sekedar sambel ya, karena ini tuh kayak sambel yang ada bumbu manisnya pokoknya kayak bukan sambel yang biasanya aku makan di sinilah gitu, heeh, terus kayak waktu dicampurin sama ayam, nasi, dan kacang terinya itu kayak beh enak banget gitu terus kayak, heeh, terus kayak, iya, heeh, gitu deh.
<chuckles> Oh. Oke. Oh <chuckles> kebayang deh kebayang. Nah tapi menurut aku itu komposisinya nasi lemak Indonesia sama Singapura selalu sama ya ada tadi nasi terus kemudian ada ayam goreng kemudian ada kalau kita nyebutnya itu serundeng ya? Eee, terus kemudian, eee, mungkin ada tambahan kondimen lain at apa yang menjadi pembedaan antara, nasi lemak Indonesia sama nasi lemak Singapura, yang signifikan?
Heeh heeh. Heeh. Oke yang nasi lemaknya Singapura itu kayaknya dia tuh nasinya, eee, kayak nasi-nasi kebuli gitu loh, eee, butirannya jadi, iya bener terus kalo nasi-nasi kan kayak, eee, entah kenapa ya putih menurut aku nasi, lemak yang pernah aku makan mungkin aku belum nyari terlalu dalam ya kalo disini itu tuh, mmm, kayak, putih doang terus kayak gak kerasa banget santannya gitu sih jadi kayak, makan nasi putih terus sama lauknya, ayam kayak gitu-gitu terus sambelnya kayak sambel biasa kayak sambel rumahan gitu loh sambel bawang gitu kan jadi kayak.
Oh panjang-panjang ya? Oke. Iya. Mmm. Oh sambel bawang enak.
Heeh, jadi kayak cuma pedas asin gitulah terus nah kalo yang yang di Singapura itu rata-rata mungkin sama ya Singapura sama Malaysia, nasi lemaknya tuh kayak, eee, bumbu sambalnya tuh sama entah kenapa terus nasinya tuh yang tipe panjang-panjang dan, ayamnya tuh kayak dipotong kecil-kecil, terus, mmm.
Oh, disuwirlah ya maksud kamu kan?
Eee, bukan jadi kayak yang dipotong kecil-kecil emang.
Maksudnya kayak dadu gitu tinggal makan, oh bukan disuwir ya?
Heeh, heeh heeh, kayak dadu, bukan bukan, heeh, bener kayak didadu terus kayak ada daun jeruknya di ayamnya gitu terus kayak, ah, gak tau beda banget pokoknya secara rasa ya tapi kalo secara look mungkin kayak, eee, kurang lebih sama gitu.
Oh oke. Oh. Oke. Oh oke, nah itu kalau boleh tahu itu kenapa kamu pilih nasi lemak? Apa memang karena keluarga kamu banyak makan itu atau sering makan itu, atau mungkin ya memang, eee, kamu aja yang pingin makan makanan itu? Karena kamu tadi ya banyak melihat kayak sosial media, atau hal lain gitu ngikutin tren atau teman-teman kamu yang banyak makan nasi lemak. <chuckles>
Mhm. Heeh. <chuckles> Eee, apa mungkin itu tuh kayaknya waktu aku zaman sekolah atau kuliah gitu aku pernah pertama kali makan nasi uduk gitu kan terus kayak, enak gitu nah itu tuh kayak level sananya mungkin kayak s level 1 gitulah terus, kayak suatu hari nyoba nasi lemak kayak enak gitulah, terus, eee, pada akhirnya tuh kayak nasi lemak tuh terngiang gitu di otak gitu kan sampe, aku minta mama aku kayak, "Ma bikinin," eee, "nasi yang dikasih santan" gitu loh jadi kayak nasi lemaknya doang terus nanti kayak beli ayam dari KFC atau McD gitu kan ayam krispinya, terus kayak nah waktu lihat di buku menunya sih yang bikin kayak menarik gitu kan waktu kesana itu kayak, buku menunya tuh, eee, dari plating-nya tuh cantik ya rata-rata kan kalo makanan enak itu, eee, kayak kita nge-judge dari tampilannya gitu kan, jadi ya mungkin itu sih dari pandangan pertama gitu asik.
Oh. Mmm. Oke. Betul. Oh, berarti kalau ini kamu beli beli makanan ini nasi lemak ini lebih banyak di restoran ya ketimbang kedai-kedai pinggir jalan gitu ya?
Iya karena dis di kota aku sendiri gak ada Kak yang jual nasi lemak gitu, jadi kayak mau gak mau pasti kan di restoran kayak restoran Betawi gitu atau restoran apa ya pokoknya, eee, yang campuran makanan Indonesia bangetlah kalau di pinggiran tuh sama sekali gak ada disini, Kak.
Oh. Oh. Oh oke oke oke, tapi tadi tuh menarik sih yang kamu bilang dipotong dadu ya ayamnya? Tapi kalau di Indonesia kayaknya mungkin bisa disediakan 1 ayam utuh saya nggak tahu ya, apakah memang memang seperti itu atau nggak nah, terus kemudian saya mau tanya tadi kan kamu minta ibu kamu untuk coba bikinin nasi, eee, apa namanya mengandung santan juga gitu ya, rasanya sama nggak? Sama yang kamu harapkan seperti yang kamu makan nasi lemak enak di Singapura itu?
Iya. Iya ya. Mmm. Mhm. <chuckles> Oh sebenernya aku yang minta mamaku bikinin nasi lemak itu jauh sebelum aku nyoba nasi lemak yang di Singapura kan jadi kayak rasanya lebih enak, daripada nasi lemak yang ada di kotaku sih waktu itu gitu jadi kayak, eee, dimakan sama ayam, KFC terus sama kayak ada sayurnya dikit gitu terus kayak sambelnya-sambel yang, kayak sambal-sambal beli di botolan itu udah enak banget sih terus tapi kalo dibanding yang di Singapura kan itu kayak ibaratnya upgrade ya jadi mungkin beberapa tahun kemudian nyobain terus kayak menurut aku, yang di Singapura itu yang, paling enak sih.
Oh. Oh oke, tapi kamu pernah nggak nyoba tadi nasi lemak yang di Malaysia?
Kalau di Malaysia belum pernah karena kayak, kebetulan waktu itu tuh kayak nyobain mie-miean atau kayak hal-hal lain gitu karena kayaknya, eee, kayaknya gak ada nasi lemak yang, seenak itu deh karena kan, eee, biasanya, kita tuh kalau misalnya datang ke tempat makan atau kuliner kan kayak ngecek di Google Maps atau, eee, Google review-nya gitu kan terus kita cari nah kebetulan waktu itu aku lihat komen kayak ada bilang, disini nasinya, mmm, kurang rich ya istilahnya kayak kurang banyak bumbu gitu jadi kayak, wah nggak deh gitu terus akhirnya nyobain makanan lain deh.
Oh. Betul. <chuckles> Oke oke oke nah tadi kan kamu bilang tuh kan, eee, kamu bilang kalo yang, na eee, nasi itu kan rasanya, eee, lebih gurih ya nah itu kalo menurut kamu tingkat, kamu berpengaruh nggak sih? Kayak misalnya santannya itu harus seperti apa terus kayak min kemudian, eee, rasanya itu nyampur, apakah harus ada asam, asin, manis, jadi 1 baru kamu bilang tuh kategorinya, enak banget ampe kamu bilang tadi beh gitu ya, atau, eee, hanya kayak misalnya ya udah yang penting ada santannya cukup gurih dan lauk kondimen yang lain itu, apa namanya, <tsk> mempengaruhi gitu ya maksudnya jadi balance gitu antara la rasa nasinya dengan, eee, lauknya.
Heeh. Heeh, k mmm, kalau aku sebenarnya nggak pernah masak nasi lemaknya kan jadi kayak sebenarnya kayak nggak tau seberapa banyak sih santan yang dibutuhkan untuk, bikin nasi uduk atau nasi lemak gitu cuman, kayaknya tuh harus yang banyak banget ya sampai warna nasinya itu berubah, eee, gak jadi putih gitu terus kayaknya kayaknya sih ya aku gak tau tapi kayak nebak gitu ditambahin, eee, rempah-rempah yang lain sampai warna nasinya itu jadi kayak sedikit, coklat atau krem gitu pokoknya, gak yang putih gitu kan nah, eee, mungkin itu ya karena sebenernya kalo santan dika ditaruh di nasi atau beras itu kan tetap putih kayaknya jadi mau gak mau harus, ditambahin kayak lada sedikit atau merica sedikit gitu mungkin.
Mmm. Mmm. Oh oke ya berarti maksudnya ada ada tambahan, bumbu yang lain ya sehingga dia tuh bener-bener rasanya itu tadi kau bilang adalah rich gitu ya atau rasanya tuh, eee, kompleks gitu ya.
Iya. Iya iya rasanya gitu terus kayak ini, eee, nambahin ya waktu itu tuh kayak, mmm, aku tuh pertama kali travelling sendiri kan ke Singapura itu karena, mmm, kayak mau nonton konser gitulah terus akhirnya aku ketemu sama orang, Filipina gitu terus kita makan bareng sama, eee, nasi lemaknya gitu kan nah dia tuh juga nggak pernah makan, nasi lemak karena di kotanya di negaranya tuh nggak ada kalau aku tuh kayak belum pernah nyoba disitu terus kayak, mmm, kita itu ada bikin video gitu sampe, eee, ngeliatanin kayak muka kita sekaget gitu saking enaknya makanannya jadi kayak, mungkin, eee, suasananya terus momennya itu juga ngaruh ya karena aku inget banget waktu itu kayak, eee, sengaja nyari makannya tuh sarapan pagi, sekitar jam 6.00 terus kayak hujan-hujan gitu. <chuckles>
Betul. Heeh. Oh, eh, tapi kok bisa ya? Penasaran tuh aku kamu bisa tiba-tiba ketemu orang Filipina terus tiba-tiba kepikiran gitu makan nasi lemak.
Oh, eee, sebenernya aku tuh emang kayak udah rencana kan kesitu maksudnya, jauh-jauh hari aku udah bikin itinerarinya gitu mau makan apa aja tapi, eee, sepengalaman yang waktu itu kesana itu kayak, dari semua kuliner yang aku coba aku tuh keingetnya, eee, nasi lemak itu sih sama, oh, aku baru ingat nih di cafe yang sama itu tuh pesen kayak toast dan itu tuh kayak, mhm, itu pertama kali aku makan, eh, nggak ding nggak nggak <chuckles> dia sebelumnya di kotaku aku sering makan kayak toast gitulah enak kayak garing terus ada butter-nya kan, nah kalo yang disana itu, beda gitu loh kayak, eee, kuenya tuh semacam, eee, kue roti tawar biasa tapi kering banget jadi kayak waktu digigit kayak krik gitu kriuk gitu.
Oh. Oh kayak toast iya. Betul. Ah, ya ya kebayang kebayang, kayak toast tuh memang memang ibaratnya kalau menurut kita tuh kayak kayak membalikkan kayak kita tuh makan roti yang enak gitu ya tapi memang pasti kayaknya kayaknya beda ya, antara yang di Indo sama yang di Singapura ya?
Heeh. Heeh. Mmm, enggak sih kayaknya menurut aku
Cuman lebih ke arah roti doang?
Mmm, iya karena rotinya doang gitu ke dan disana tuh sebenernya banyak cafe yang jualan, eee, re kayak toast rotinya ada yang gembung terus rotinya ada yang kayak, macem-macemlah pokoknya variasinya dan kebetulan, di cafe yang aku datengin berde bersamaan dengan nasi lemak itu kayak mereka bikinnya, eee, ka rotinya kering banget gitu.
Oh. Oke berarti kalau kamu tadi, eee, mau makan nasi lemak ini berarti harus kamu masukkan dalam, list kamu ya makanannya gitu ya nah selain selain tadi kayak toast sama apa nasi lemak ada nggak makanan otentik lainnya yang kamu ibaratnya kamu suka banget? Yang bikin kamu tuh berkesan banget?
Iya. Heeh heeh, mmm, ada sih <chuckles> ini juga, tapi ini kayak beberapa tahun ya setelah, setelah yang tadi itu ke Singapura tapi ke Singapura lagi nih nah tapi waktu itu aku kayak makan di-food court ya ibaratnya kalo disini tuh PKL atau, SBK <chuckles> jadi, <chuckles> jadi tapi disana entah kenapa higienis bersih gitu kan jadi kayak kita, yakin gitulah nyobainnya terus aku tuh, <chuckles> taunya tuh ya biasa dari TikTok gitu kan tapi kebetulan ini tuh bukan makanan viral gitu jadi namanya tuh Thailand chicken rice, agak lucu sih sebenernya makan, eee, Thailand chicken rice di Singapura tapi, ini tuh kebetulan, <chuckles> iya iya jadi kayak ini tuh kebetulan tempatnya di depan hotel gitu nah, eee, waktu kita datang harganya tuh, eee, harga makanan yang paling murah gitu selama kita makan dulu, eee, di Singapura, nah isinya itu kayak, a ada ayam biasa nasinya dan nasinya tuh, kayak dibumbuin juga mungkin makanya aku suka ya nasinya dibumbuin gitu, sama, eee, ada sambel Bangkok gitu bukan sambel Bangkok ya sambel Thailand ibaratnya jadi kayak, sambel Lombok yang warna orange terus kayak dikasih jeruk terus dikasih, mmm, seledri kayak gitu-gitulah, terus, eee, waktu pertama kal oh terus plus ada kuahnya juga, terus pertama kali kita makan tuh kayak itu rasa yang kus eee, gak pernah kita makan.
Oke. Iya. <chuckles> Oh. Oke. Apa aja tuh isinya? Oke. Iya. Mmm. Oh ya. Beda ya rasanya ya?
Bener bener kayak rasa baru gitu loh maksudnya sebelumnya kita gak pernah makan, eee, sejenis ini gitu karena kan, eee, waktu kita lihat waktu kita beli tuh, eee, aku ngiranya kayak ini tuh nasi hainan gitu loh, tapi, mhm, aduh ngiler <chuckles> tapi ternyata
Iya. Iya aku jadi ngiler nih dengerin kamu, dari tadi.
Iya tapi ternyata ini tuh kayak, mmm, nasinya tuh beda tapi kayak ada rasa-rasanya terus ayamnya tuh roasted ya jadi kayak agak ada krispinya, plus sambelnya itu sih yang bikin enak kayak, eee, sambel yang, tipe yang seger gitu dan kecut kayak gitu sih.
Megang. Ah, ya enak sih, oke deh nanti mungkin kayaknya dari cerita kamu nih menarik ya aku jadi pengen beli nasi ayam, eee, nasi lemak sama nasi yang berbumbu itu kayaknya enak buat kita cobain, makasih ya buat sharing-nya.
Heeh. <chuckles> Heeh. Bener. Heeh heeh, makasih juga ya udah dengerin aku cerita semoga nanti kita ketemu lagi.
Iya dadah.